Bạn ơi, chuyện là như vầy nè, thực sự á nha, khi mà một ngày làm việc xong rồi đó, về nhà là mình mệt vô cùng luôn, và mình rất là muốn đi ngủ rồi. Cái cảm giác sau khi mà về nhà mà xong công việc rồi á, là mình thực sự rất là muốn đi ngủ luôn nha bạn. A, nhưng mà đôi khi á, thì nó có những cái việc, ờ, phát sinh nè, ví dụ như là, à, mình có nhu cầu của con, nó đòi cái gì đó hoặc là nó, ơ, nó muốn mình, ờ, phải giúp nó làm cái gì chẳng hạn. A, thế là cái việc ừ, mà mình muốn đi ngủ sớm đúng 1 giờ, nhiều khi cũng không được. Á, rồi cái lúc mà mình đặt lưng mình nằm xuống á, chính ra là cơ thể của mình nó đã rất là mệt rồi nhưng mà đầu óc của mình thì lại cứ vẩn vơ đủ thứ suy nghĩ hết trơn. Chuyện to, chuyện nhỏ ha, chuyện nhà cửa con cái, chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình hai bên, ơ, quá chừng chuyện hông biết sao mà nó cứ lựa cái lúc mà mình nằm xuống á, là nó xuất hiện luôn. Đó, nó cứ quay cuồng, kiểu, vậy đó. Ơ, rồi nhiều khi 10:00 mình đặt lưng nằm xuống, mà 12:00 mình mới ngủ được luôn á bạn. Ơ, tức là cái giấc ngủ của mình là, ừm, cứ, kiểu như là, ngủ thì muộn nè, mà ban đêm á, mình có khi mình còn bị, gọi là, thức giấc giữa chừng, rồi không có ngủ lại được nữa. Ơ, tiếng động gì mình nghe thấy nó to quá chẳng hạn, là mình cũng bị thức dậy luôn. Đó, cho nên tình trạng ngủ của mình nó không được đều nè, mất ngủ, có hôm thì ngủ muộn nữa, rất là mệt mỏi luôn bạn. Bạn có giải pháp gì cho mình hông?
Nghe. Ừm, mình hiểu nè. <laughs> Ừm, không có tránh khỏi nè. Ừm, khó chịu nha! Ừm, nhiều quá nè! Ừm, rất là trễ nha! Ừm. Wow! Rất là khó ngủ nè. Ừm. À, có nha. Mình nghe cái câu chuyện của bạn thì mình thấy bạn là một con người khá là tận tâm vào công việc nè, và đặc biệt luôn á là, ừm, dành thời gian cho gia đình khá là nhiều, bạn chăm sóc con rất là tốt nha. À, nhưng mà vì những cái việc đó, cho nên là thành ra nó ảnh hưởng cái giấc ngủ của bạn khá là nhiều nè. À, bạn đi làm về trễ mệt mỏi, sau đó còn phải chăm lo cho con nữa. Rồi tối còn phải làm một vài cái công chuyện riêng của mình nữa, mãi đến mười hai giờ mới ngủ ha, à, rất là cực luôn nè. Mình thì rất là thấy đồng cảm với bạn á, cho nên là mình có lẽ mình sẽ, a, tìm cách đưa ra một vài cái lời khuyên cho bạn, mình hy vọng những cái lời khuyên đó sẽ giúp ích cho bạn nha. Thì trước khi mà đưa ra lời khuyên á, thì có lẽ là mình sẽ hỏi bạn một vài câu đi, để có thể hiểu rõ hơn về những cái vấn đề bạn đang gặp phải nha. Ờ, ừm, cho mình hỏi nha, cái hiện trạng mà bạn đang mất ngủ hiện tại nè, bạn đã gặp mà lâu chưa, mới đây thôi hay là nó đã xảy ra trước đó lâu rồi?
Ừm. Đúng đó bạn. Ừm. Ừm. Ô kê. Thật ra á, cái tình trạng mà, kiểu như là, mất ngủ rồi khó ngủ, rồi ngủ muộn này nọ đó, nó xuất hiện, ư, cũng cái thời gian nó cũng khá lâu rồi bạn. Ví dụ như cái hồi mà trước khi kết hôn đi, thì cái tâm trí mình thoải mái lắm, ờ, kiểu như là, mình đâu có áp lực, gánh nặng gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Đó, nhưng mà từ khi mà kết hôn nè, mà đặc biệt là khi mà có con cái rồi á, thì nhiều có những cái trách nhiệm, rồi có những cái suy tính, rồi có những cái kế hoạch này nọ. Cho nên là những cái điều đó, nó thực sự nó ảnh hưởng tới cái tâm trí của mình rất là nhiều luôn. Mình suy nghĩ rất nhiều, rồi có khi là nó luôn cả vào cái việc, gọi là, trước giấc ngủ mình cũng suy nghĩ luôn. Đó, cho nên tính ra cái thời gian nó cũng hông ngắn đâu bạn.
Ừm. À, khá lâu rồi. À, mình hiểu nè. Ừm, suy nghĩ rất là nhiều nó ảnh hưởng tới cái giấc ngủ bạn cực kỳ lớn đó nha, làm cho giấc ngủ bạn nó không có ngon nè, à, rất là đồng cảm với bạn luôn đó nha! Vậy thì cho mình hỏi là hiện tại cái giờ giấc của bạn nó ngủ như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho mình rõ hơn về cái giờ bạn đi ngủ nè và cái giờ mà bạn thức dậy là mấy giờ để mình có thể đưa ra lời khuyên cho nó chính xác, a, hơn, a, đối với bạn, được không?
Ừm. Bình thường á nha, là mình với mấy đứa nhỏ đó, đi học, đi làm về tới nhà á là khoảng chừng 6:30, đó, lúc đó là mình sẽ nấu cơm nè, mình cố gắng mình nấu cơm nhanh thì khoảng chừng là 7:00 hơn chút xíu là ăn cơm. Ăn cơm xong thì mình cho con học bài rồi tắm rửa này nọ. Xong xuôi c con cái mà xong xuôi á, cũng cỡ phải 9:00 đi là lúc đó mình mới tắm, thì khoảng chừng 10:00 á là mình bắt đầu lên giường ngủ được rồi. Rồi tới sáu giờ sáng ngày hôm sau là mình lại thức dậy để chuẩn bị mình lo cho con đi học, rồi mình đi làm, kiểu vậy đó.
Ừm. Rồi, nấu cơm. Ừm. Ừm. À, tắm rất là trễ nè. Ừm. À, vậy thì bạn cũng ngủ khá là sớm chứ, đúng hông? Tức là 10:00 bạn ngủ rồi, lên giường ngủ rồi, nhưng mà không mình không biết á là 10:00 lên giường ngủ nhưng mà bạn có ngủ được ngay hông? Cái giấc ngủ bạn nó có ngon hông? Hay là bạn phải rất mất rất á là nhiều thời gian mới có thể vào giấc ngủ? Và khi ngủ, ơ, cũng, ơ, hông có ngủ sâu được và rất dễ bị những cái tác động bên ngoài làm cho tỉnh giấc nè, thì đối với bạn cái việc đó nó như thế nào?
Ừm hứm. Ừm. Cái việc đó nó đầy đủ như những cái gì mà bạn hỏi mình luôn á. Mình thực sự khi mà đặt lưng là 10:00, đúng hông? Là mệt mỏi rồi, đúng hông? Muốn đi ngủ rồi, chứ hông có muốn làm gì hết trơn á. Thì đến lúc đó đó, là bao nhiêu suy nghĩ tắt đèn rồi nha, suy nghĩ bắt đầu nó cứ vẩn vơ, quẩn quanh, rồi mình lăn qua, lật lại mà nó cũng c cảm thấy là, ừm, không có làm sao để cho cái tâm trí của mình á, nó thoải mái để mà đi ngủ được. Rồi mà đúng á là mình ngủ hông có sâu thiệt, ví dụ như là tiếng động, ờm, nói nào đâu cái cửa sổ phòng mình á, thì nó nó hướng ra ngoài cái đường lớn á bạn. Cho nên đôi khi là đèn pha chiếu nè, rồi tiếng còi xe có làm mình giật mình, mình thức dậy giữa đêm nữa. Giấc ngủ của mình nó cũng không sâu, mệt mỏi lắm!
A, vậy à? <laughs> Đúng rồi nè. À, rất là khó chịu luôn! À, mình hiểu nè! Ừm, mình hiểu nè! À, vậy thì cái giấc ngủ của bạn nó nó cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi cái môi trường ha! Và kể cả cái bản thân của bạn, cơ thể bạn nó cũng mệt mỏi, thành ra bạn ngủ cũng hông có được sâu nữa. Ôi, nghe sao mà thấy thương bạn ghê đó! Vậy thì bạn cho mình hỏi đó nha, thường á trước khi ngủ bạn có bao giờ bạn à, à à có những cái thói quen xấu không? Ví dụ như là bạn sẽ uống một vài cái chất kích thích giống như là trà đêm nè, hoặc là đôi khi là cà phê trước khi mà, à, ờ, trong buổi chiều mà bạn mệt mỏi đó, có uống cà phê nó hơi trễ một xíu hông? Hay là trước khi ngủ bạn có hay sử dụng điện thoại trước khi ngủ hông? Thì có thể chia sẻ rõ hơn cho mình biết, được hông?
Ừm. À! Ừm. Ừm. Có chứ bạn. Ừm. Riêng về về cái chuyện cà phê á, là sáng ra mình phải uống rồi á nè. Tại vì đêm mình ngủ đâu có ngon đâu, cho nên sáng dậy á mình uể oải, mình làm việc nó hông có hiệu quả. Thế là mình phải một ly cà phê vô thì mình mới hoạt động cho nó minh mẫn được. Thế rồi nhiều khi mà nghỉ trưa xong á, mà không có tinh thần để làm việc tiếp ha, mình cũng làm thêm một cái ly, ơ có hôm thì mình uống trà, có hôm á thì mình cũng uống thêm một ly cà phê nữa, đó, để tăng thêm cái cái cái cái sự minh mẫn để mà làm việc, vậy đó. Đó, cho nên là nhiều khi nó cũng có ảnh hưởng hông ta?
À, mình hiểu nè. Ừm. À. <laughs> Mình hiểu nè. À. À. Có đó nha! Cái việc mà bạn uống cà phê rất là nhiều, và đặc biệt nếu buổi chiều nữa bạn lại uống thêm trà hoặc là đôi khi cũng uống thêm cà phê nữa, thì nó cái lượng, ờ, caffeine trong cơ thể bạn nó quá là nhiều nè. Thành ra nó khiến cho tim của bạn đập m đập nhanh hơn á, thì cái giấc ngủ sẽ rất là khó nha. Vậy thì cho mình hỏi khi mà cái giấc ngủ nó h khó như vậy rồi nè, rồi bạn mệt mỏi sau cái giờ làm việc nè, thì không biết á là tâm lý của bạn cái ngày hôm đó nó có bị căng thẳng, hay lo lắng, hay bị stress gì không?
Ừm! Ra là vậy. Ừm! Mệt đó! Có chứ bạn. Thực sự nha, mình mà hổng ngủ được á, là thế nào sáng hôm sau mình cũng cảm thấy bực bội lắm. A, nhiều khi công việc mà bê trễ cái chuyện gì á, bình thường thì hổng sao, còn mà khi mà mình đã mất ngủ rồi á là mình, ừm, nghe tới cái chuyện mà bê trễ công việc á là mình khó chịu liền. Đó, mình cứ dễ cáu gắt hơn bình thường.
Ừm. À, bực bội ha! <laughs> Ừm, bực mình quá ha! Rồi, hoàn toàn hiểu cái cảm giác của bạn nè. Cơ bản là cơ thể của bạn đang mệt mỏi nhưng mà cái giấc ngủ nó không có đủ, thành ra nó không có duy trì được cái năng lượng trong cái ngày làm việc nè, khiến cho bạn dễ bị cáu gắt hơn ha. Ờ, rồi thấy thương ghê á nha! Vậy thì có lẽ bây giờ mình sẽ cho một, à, vài lời khuyên đi, mình nghĩ á là những lời khuyên này khá là thích hợp đối với bạn đó nha. Vậy thì đầu tiên nè, ừ, bạn cố gắng á là sửa đổi một vài cái thói quen xấu trước khi ngủ nha. Mình thấy á bạn nói bạn dùng hay dùng điện thoại trước khi ngủ á, thì, à, tất nhiên rồi, điện thoại thì lâu lâu thì mình để giải trí cũng rất là tốt nha. Nhưng mà nếu mà sử dụng nhiều nè, ánh sáng xanh nó làm tác động lên con mắt của bạn á, à, nó liên đới với cái dây thần kinh nó dẫn lên não á, thành ra là cái giấc ngủ của bạn nó rất là khó ngủ nha. Cố gắng là chỉnh sửa thói quen, a, sử sử dụng điện thoại lại một xíu nè. Thì thay vì mình dùng điện thoại, thì mình cũng có thể dành thời gian đó đó, trước khi ngủ đi ra ngoài, tập thể dục một xíu thôi, một vài cái bài tập thể dục nhẹ thôi. Nó sẽ làm máu huyết của bạn lưu thông rất là tốt nha, rất là tốt cho cái giấc ngủ của bạn luôn. Thì không biết bạn có bao giờ bạn nghĩ bạn sẽ sửa đổi cái thói quen đó chưa?
Ừm. Ồ, vậy giúp mình v ừm. Ừm. Ồ, ra là vậy! Ừm. Ừm. Ừm, hay quá! Ừm, thực sự thì mình chỉ nghĩ vầy nè, ờ, thôi thì á hả, trước khi đi ngủ mình lướt chút xíu để rồi mình mình dễ mình buồn ngủ hơn, đó. Chứ nghe bạn nói là bây giờ sử dụng điện thoại nhiều mà mắt mà nhìn cái màn hình như vậy là càng tỉnh hơn á, là thôi rồi, mình làm như vậy quá sai rồi bạn ơi, mình phải thay đổi mới được nè. Ờ, với lại cái việc là mà, kiểu như là, buổi tối mà tắm xong là mình cảm thấy mệt rồi, cho nên là mình cũng lười vận động lắm. Đó, cho nên là, ừm, cái việc mà mà mà bạn nói là bây giờ một vài động tác thì nghe nó cũng đâu có khó đâu ha. Để mình thử coi làm sao, để biết đâu là cái khí huyết nó lưu thông rồi á, mình cũng dễ buồn ngủ hơn á. Mình thấy hai cách này đơn giản, dễ làm, mà chắc là mình sẽ thử liền coi làm sao.
Ừm. <chuckles> Mình hiểu nè. Ừm. Chính xác nè. Chính xác luôn nè. Ừm, chuẩn luôn nè. Ừ, bạn thử cái cách đó xem như thế nào nha. Ngoài ra á thì mình thấy á bạn cũng có một vài cái thói quen khác như là uống cà phê nè, uống cà phê rất là nhiều nha, sáng uống rồi chiều cũng uống nữa, à, hoặc là đôi khi cũng sẽ uống trà chiều nữa. Thành ra là những cái chất kích thích đó nó sẽ tác động bạn rất là nhiều, ảnh hưởng tới giấc ngủ ban đêm của bạn cực kỳ lớn nha. Ừ, cố gắng á là giảm lượng cà phê lại nè, có thể là pha loãng ra một xíu nha. À, nếu mà trường hợp mà bạn không có bỏ được á, thì tất nhiên rồi, cà phê thì sao mà bỏ được liền, đúng hông? Có thể pha loãng ra một xíu nè, uống thì nó cũng sẽ có hiệu quả tương đương nè, nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng, ờ, tới cái giấc ngủ của bạn ban đêm ha. Và đặc biệt là buổi chiều, cố gắng là hạn chế uống những chất kích thích như là trà và cà phê ha. Có thể đổi qua một vài cái loại cái nước khác để cho bạn tỉnh táo đầu giờ chiều nè. Giống như là nước lọc là, ờ, bỏ một một ít đá vào thôi cho nó mát lạnh ha, hoặc là bạn có thể uống soda nè, ha, cực kỳ tốt nha. Vậy thì à, mình nghĩ cái thói quen uống cà phê chỉ có là đó là nè nên chỉnh sửa lại một xíu nè. Ngoài ra thì mình thấy bạn cũng hay tắm đêm đó như bạn nói nè, và tắm đêm cực kỳ là xấu nha, cực kỳ là ảnh hưởng sức khỏe, nó rất là nguy hiểm luôn nha. Cố gắng á đừng có tắm đêm. Ừ, về nhà á thì bạn cố gắng là làm gì thì làm, nhưng mà cố gắng tắm trước 8:00 tối nha, để cho cơ thể của mình á nó không có bị ảnh hưởng nha. Bởi vì nếu mà tắm sau 8:00 tối á, thì nó rất dễ gây ra đột quỵ đó, cho nên là ảnh hưởng tới sức khỏe cực kỳ nguy hiểm nha. Cố gắng bạn thay đổi thử xem sao nha.
Ừm. Ừm. Ô, vậy luôn á hả? Ừm. Đúng rồi. Ừm! À, có lý vậy? Ừm. Ừm. Ồ! Ôi, sao nguy hiểm vậy? Ừm. À. Ồ, ra là vậy. Ừm. Thực sự nha, nghe bạn nói mình mới thấy sao mình thiếu hụt kiến thức dữ vậy ta. Kiểu như là mình cứ cố gắng, cố gắng xong hết công việc trong nhà đó, rồi mình nghĩ là mình đi tắm lúc đó, rồi thoải mái, rồi đi ngủ cho nó sướng. Đó, cho nên mình nghe bạn nói là tắm trước 8:00 á là mình thấy cái chuyện này là mình có vẻ thiếu sót nè, mình phải để ý coi sao. Mà cái chuyện mà không uống cà phê đó, đúng á là khó bỏ thiệt á bạn, có mấy bữa mình hổng uống cà phê á là mình cảm thấy mình gật gà, gật gù liền. Đó, nhưng mà uống nước đá hả? Mình thấy là một ly nước đá nhẹ thì chắc là cũng có tỉnh táo chứ, đúng hông? Cái này á, cố gắng mình thay đổi từ từ nha, chứ bà b thay đổi liền thì chắc cũng không được đâu, nhưng mà mình thay đổi 1 cữ trong ngày thôi, thì nó cũng sẽ có tác dụng, cữ chiều chẳng hạn.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, hơi khó, đúng hông? <laughs> Chính xác nè. Chính xác nè. Đúng rồi. Chính xác nè. Có thể thay đổi từ từ thôi nha, để cái thói t quen thói quen của bạn nó dần dần được hình thành nè. Ngoài ra thì cái môi trường cũng tác động đối với bạn khá nhiều á, cho nên là cố gắng á, à, buổi tối bạn, à, hãy k hãy kéo cái cửa sổ kỹ lại một xíu nè. Có thể thiết kế thêm một cái cái rèm để mà có thể che cái ánh sáng đèn như bạn nói đó, đèn xe ngoài đường nó chiếu vào thì rất là khó chịu mà, phải hông? Cho nên là cái giấc ngủ nó đã khó rồi, thì mình cần phải bảo vệ nó chứ, đúng hông? À, cố gắng thiết kế cái rèm nha, che lại nè, hoặc là nếu mà ồn quá thì có thể khép, a, hẳn cái cửa sổ, ờ, lại luôn, thì mình có thể l là đi vào giấc ngủ nó sâu hơn nè, nó ngon hơn nè. À, thành ra là sáng hôm sau sức khỏe của bạn cũng khá là tốt hơn để mà bắt đầu công việc ngày mới nha.
Ừm. Ồ! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi, hợp lý rồi đó bạn. Thực ra thì cái c rèm của phòng mình nó cũng có, nhưng mà đúng là nó hơi mỏng thiệt, nó cũng hông có che được ánh sáng là bao nhiêu hết trơn á. Mình sẽ để ý rồi mình thay luôn cái rèm mới, phải đầu tư cho cái việc ngủ cho nó như vậy á thì mới ngủ ngon được, đúng hông nè? Hôm nay nói chuyện với bạn á, có nhiều giải pháp lắm luôn, đêm nay chắc ngủ ngon đây. Cám ơn bạn.
Ừ. Ừm, chính xác nè. Chủn luôn đó nha. Hừm. Ừm, chúc bạn ngủ ngon nha. À, nếu mà còn vấn đề gì cứ hỏi mình nha. Tạm biệt bạn.
Ừm, cám ơn nha. Ừm!